Cioè il nostro essere se stessi, no, il nostro essere se stessi è è una è tipo un puzzle, no. Una combinazione di cose, no, che ci che che mettiamo tutto insieme
Abbiamo tante caratteristiche certo, assolutamente. Sì, perfettamente ragione. Siamo un insieme di caratteristiche.
che ti mettono tutto insieme e ci fanno essere se no-no noi stessi. Quindi quando sei facendo qu assorto, no, ehm, i i Immerso in questo in questo hobby sei veramente la tua parte vera, l'unica, no, il tuo il
Certo. Sì, sì, s Ma sì, perché a me, ehm, tutto quello che è creativo mi mi piace da morire, mi brillano gli occhi e anche andare a una mostra, vedere i quadri. Io devo fare l'inizio corso di collage, farei tutti, no, cioè proprio così. Quindi dico: "Che bello!"
Certo, certo. Cer E quindi sono me stesso vabbè abbiamo fatto que questa stessa premessa sempre, però ecco dove mi trovo veramente poi a mio agio, no, dove posso veramente perché sai quando siamo poi in in presenza di altre persone comunque dobbiamo mettere dei filtri no. Mettiamo che ne so, sul lavoro oppure sì. E ecco so veramente cioè adesso sembra banale quello che dico, no, però sono veramente me stesso quando sto con con la mia famiglia, con i miei amici, no, però lì posso posso tirare fuori veramente tutti i lati della mia personalità, senza senza freni, senza remore, no, ma non necessariamente uno poi deve fare chissà cose, ehm, pazze, no, O o irri irriverenti.
Mh. Sì. Eh, beh sì, per alcune cose sì, sì assolutamente. Sì. Certo, ma assolutamente, ma anch'io, ti capisco benissi Tutto quello che vuoi, tutto quello che sei, cer Certo. Mh. No, no, no, ma ti capisco, cioè ti senti in un modo, sei libero di esprimerti, di dire tutto quello che pensi, che senti.
Sì, anche ecco per esempio e ecco brava, anche anche magari sai tipo eh, sai ognuno di noi a me per esempio certe volte mi dicono mi accusano che sono romanaccio, no. Eh, <scoffs> ma ma certo so' so' sono nato a Roma, no, infatti dico se se se fossi nato a ve a va
<chuckles> Nel senso? Ma romanaccio perchè? Cioè
No, perché magari cioè a volte cioè, mhmm, m metto insomma, ehm, delle intercalari, poi specialmente con le persone con cui sto a mio agio. E certo, ma infatti, ma ma tutti ce li abbiamo, no. Eh.
Ma ce li ho anch'io, ma lo sai che ce li ho anch'io? Ma n no, non lo sai perché ce li ho io, perché mio suocero era romano.

Mh. Eh, sì.
Eh, sì, è bello lontanuccio.
Quante volte più o meno riesci ad andarci? Ogni quanto riesci ad andarci?
Capito. E quindi Eh, 1 volta 1 volta l'anno.
1 volta l'anno. Ma rimani un po' poi, quando sei lì?
1 volta l'anno, sì. Sì, sì, sto tipo, ehm, 1 mese, 5 settimane, mi faccio sì, ci sto, ci sto abbastanza, sì, sì.
Eh, sì dai. Eh, sì.
Eh no, approfitto, approfitto
Sì, perché è un viaggio lungo, non puoi andar lì così per per poco.
Sì. Sì. E senti, invece ci sono stati mai dei momenti in cui ti sei sentita, ehm, diciamo non connessa con te stessa? In cui sei ti sei sentita non non n non te stessa?
Mah, nei momenti in cui non, mhmm Sì, in nei momenti in cui non son stata bene, nei momenti in cui ho subito dei traumi, ehm, nei momenti in cui mi sono sentita molto giù, al punto da ri non riconoscere più niente di positivo che riuscisse a farmi reagire. Assolutamente.
Ahi. E come hai fatto? Come hai fatto a a poi a ri a ri a ri a ri a rimetterti in carreggiata? A ri
Eh, allora. Diciamo che il il tempo comunque serve molto, io di questo sono convinta.
Aiuta. Il tempo è galantuomo si dice, no?
Assolutamente. E poi le persone che mi vogliono bene, che comunque non mi hanno lasciato andare, che comunque sono state. Certo, assolutamente.
E ti ha dato anche ti hanno anche dato la forza, no. La forza, quello lì sì, è fondamentale. Guarda, io pure ho a volte sai, mi viene mi viene in mente tipo, "ma mò mollo tutto", no, eh, però dopo ecco, ho un ho un ho un ragazzo che ancora
Ma sì, ci son le giorna ma poi ci sono anche le giornate così, è vero. Ma son stufa dai, non ce la faccio più, io me ne vado via, ma chi se ne frega ma sì, sì, assolutamente.
Sì, sì, certo, certo. giornate <chuckles> Giornate storte, no. Che poi che devono esserci anche quelle là, dai che ti fanno un attimino ri riflettere, no. Ehm
Eh sì, è una la vita è tutta varia, eh, un giorno in un modo, un giorno in un altro, eh.
Eh sì, eh sì. Vero, è vero. L'importante è che oc ecco, quando ci sono questi momenti, ehm, non ti non ti abbatti, no, e pensi che comunque è una cosa che che poi, mhmm, cambia, no. Ritorna e ritorna e ritorna il sereno, no?
Sì, che poi passa. Guarda, il la la cosa buona mia è che sono sempre stata resiliente. Nel senso son caduta tante volte, ma io non mollo. Per cui mi sono sempre rialza
Sì. Sì, s Io pure, barcollo barcollo ma non mollo, no? <giggles>
<chuckles> No, son proprio anche caduta, però, alla fine mi son rialzata sempre. Fino adesso.
Ah, sei proprio caduta. Eh certo, perché poi quando cadi ti devi solo che rialzare, non è che vuoi rimanere sdraiata lì sul sul su sul pavimento, sull'asfalto, sul marciapiede
Eh. Eh sì, ma c'è chi ci rimane poi. Fino adesso è andato così, speriamo. Ti ringrazio tantissimo.
E va bene. E allora grazie per essere stata te stessa durante questa conversazione. Ci sentiamo presto. Ciao. Ciao, cia
Grazie mille. A presto. Cia

È verissimo.
Sì, sì. Ma guarda, io mi sento più me stessa, non lo so, ma cosa sa mi sento più me stessa naturalmente quando sono a mio agio e sto bene, e io sto molto bene nel verde.
Cert Ah io pure, infatti te lo stavo dicendo, quando sono immerso nella natura mi sento mi sento veramente, mhmm, connesso, no? Con essa.
Mamma mia. Mamma m Pace, c'è proprio un benessere assoluto lì.
E e E sì, è vero, cioè c'è proprio un è proprio un'energia che ti entra, una una forza, no, che ti dà. Ehm, poi ecco magari anche sai a volte ma ci sono tanti modi per esprimere se stessi, poi dipende ecco, con con cui cioè diciamo nelle nelle negli ambienti in cui sei, per esempio, c mi viene in mente una cosa adesso, può sembrare stupida e, ehm, a a allo stadio, no, io ogni tanto vado, no, ogni tanto vado a seguire la la AS Roma, la squadra della mia città e lì sai, tutti
Ma sì, guarda. Si. No, vabbè, vabbè. Ah! Che s che squadra? Eh, ma dove scusami?